Jadi gini ya Kak ya, aku nih mau cerita nih Kak, lagi lumayan bingung Kak. Aku mau curhat, sekaligus, eee, minta saran Kak. Jadi
Oh gimana? Boleh-boleh, aku dengerin.
Oke. Jadi gini nih Kak, aku itu, mmm, merasakan, <tsk> finansial aku mulai, eee, tergerus gitu ya. Aku mulai mulai merasa tanda kutip "tidak sehat" nih finansial aku, karena
Baiklah.
aku ngerasa mungkin apakah terlalu banyak aplikasi online yang memang, eee, jadi, eee, dikit-dikit tergoda aku. Banyak banget aku kayak overspending-nya jadinya jadi belanja terus gitu. Ditambah memang aku orangnya, eee, dari sananya itu aku orangnya impulsif Kak, gitu. Jadi
Oke, baik.
Eee, selain impulsif ditambah dengan aplikasi yang begitu banyak, eee, sale-sale, yang begitu banyak. Apalagi kalau kan mungkin kita tahu ya, kalau tanggal kembar 1-1, 2-2, 11-11 gitu kan juga, sering diskon ya Kak ya, sering flash sale gitu. Itu juga membuat aku semakin, eee, belanja-belanja mulu, atau atau, apa, mmm, <tsk> ya impulsif lah, makin impulsif, gitu sih Kak.
Iya betul. Mmm, baik baik. Wah, dan tapi kamu keren banget sih, Kak, udah paham bahwa kamu di tatik di titik yang sudah impulsif begitu ya. Kalau aku boleh tahu ini impulsivitas yang kamu rasakan atau overspending-nya ini terjadi sejak kapan tuh, Kak? Sampai akhirnya kamu sadar, "Wah, ini udah nggak baik nih," gitu.
Iya. Mmm, sebenernya, eee, kalau kalau udah, eee, apa ya, impulsif itu kan kayaknya aku udah dari sekitar mungkin udah lama ya ketika aku, eee, dari bu dari kecil aku kayaknya dima lumayan dimanja ya, Kak, ya, didikan aku lumayan dimanja, kan aku anak laki-laki satu-satu, jadi kayak apa pun, eee, dapat gitu ya, apa pun diberikan, itu satu. Jadi, eee, kayaknya zona nyaman aku udah iya, seperti itu ditambah ketika aku udah bisa cari uang sendiri di umur aku mungkin berapa 23, 24, 25 gitu, itu setelah lulus kuliah, Kak, ya, itu aku kayak lebih iya, lebih bisa kayak lebih beranilah dalam hal spending, dalam hal belanja karena kan, "Ya udah uang aku sendiri," gitu kan. Ditambah terkadang masih dapet, eee, mungkin support gitu uang jajan dari orang tua. Nah, itu kan makin kayak, de lebih gampang lagi gitu sih, Kak. Nah di di tahun berapa ya mungkin sekitar 2020-an, <tsk> makin banyak aplikasi. Nah, tapi aku berasanya kalau tadi pertanyaan Kakak itu aku berasanya sekitar 1, 2 bulan belakangan kayaknya udah mulai, eee, mungkin aku mikir, "Kayaknya ini iya aku harus lebih bijak nih dalam dalam mengola fu apa, mengelola finansial aku nih." Karena memang ke depannya aku pengen lebih, mmm, apa ya, ya aku kan laki-laki pengen lebih menabung, lebih inilah beli aset, pengen nikah segala macem, gitu sih, Kak.
Baik. Oke. Iya. Heeh, baiklah. Menyadari gitu ya? Oh, anjung. Baiklah. Ah, baik baik baik. Tapi aku eee, boleh 1 pertanyaan lagi nih, Kak, eee, tadi kan kamu berarti sudah dari dulu lah ya bisa dibilang, bahkan tadi start dimulai dari tahun 2020 berarti sudah hampir 4, 5, tahun. Itu memang, eee, tadi ya, eee, ren impulsif ya, Kak, ya, eee, dengan karena punya udah punya penghasilan sendiri justru dipakai untuk impulsivitas belanja-belanja, eee, scroll-scrolling tadi ya, baik itu TikTok dan semacamnya. Dan dengan kamu menyadari 1 sampai 2 bulan terakhir, eee, ada yang salah dan akhirnya kamu mau terbuka mencoba cerita ke aku, wah, itu udah keren banget sih Kak, yang penting kan tidak lambat juga, gitu ya. Tapi, kalau aku boleh tahu, aku masih penasaran nih, Kak. Sebenernya apa sih yang kamu lihat, dari overspending ini. Jadi lebih ke apakah kamu menyesali kah, eee, belanja berlebihan ini kah? Atau bagaimana, Kak? Apa, eee, lebih ke impresi kamu seperti ini seper terhadap overspending itu seperti apa?
Boleh banget lah, mhm. Iya. Iya. Iya, Kak. Sebener mmm. Sebenarnya Jadi, sebenernya itu aku enggak terlalu, eee, aku bukan tipe yang menyesal, gitu sih, Kak. Karena aku, eee, dalam hidup itu aku kayak mengaplikasikan YOLO gitu, Kak, hidup ini cuman sekali, gitu. Jadi, aku memang seperti itu orangnya. Jadi a enggak kalau menyesal. Tapi, aku merasa kayak 1, 2, bulan belakang ini kayaknya harus diubah deh dengan dengan gaya hidup yang impulsif dan overspending ini kayaknya menurut aku enggak baik aja ke depannya, gitu, Kak. Apalagi, kalau nanti aku udah punya keluarga, aku udah punya cicilan yang lebih banyak, gitu kan. Mungkin nanti de udah menyicil rumah, nyicil mobil dan kalau apalagi udah punya keluarga, anak, gitu ya, itu kan lebih lebih harus, eee, enggak bisa terus kayak tergoda atau impulsif dalam berbelanja ya, membeli barang, gitu sih, Kak. Apalagi, aku terutama kalau aku udah koleksi atau hobi sesuatu contoh di belak eee, belakangan ini aku kayak, 6 bulan belakangan aku hobi padel, Kak, ya, olahraga padel yang bar eee. Nah, itu kan juga, waduh, memakan uang yang cukup banyak, ya. Memang, eee, padel ini kan cukup, eee, mahal lah bisa dibilang, kayak ada raketnya mahal, sekali mainnya mahal, sepatunya mahal, gitu sih, Kak.
Iya. Ah, baiklah. Baik baik. Ah, baiklah. Ya, baik. Betul. Ah, oke, oke. Berarti, eee, kalau dari yang aku tangkap kamu melihat bahkan overspending ini bukan hal yang kamu sesali gitu, ya. Karena tadi, walaupun kamu overspending, sebenernya yang kamu beli pun memang bisa dianggap kayak seperti, eee, sarana hiburan, refreshing, sepe bahkan tadi sarana olahraga juga ya, seperti, eee, padel tadi meskipun enggak murah tadi, bahkan kamu konfirmasi juga, gitu. Dan aku mengamati berarti kamu sudah termasuk bijak nih, Kak, dalam mengelola keuangan kamu, karena yang kamu beli itu, yang kamu uang eee, finansial atau penghasilan yang kamu keluarkan itu sebenarnya, kebutuhan kamu. Cuman tadi ya, kamu ada sekitar 1, 2, bulan terakhir menyadari nih, "Wah, nampaknya sudah terlalu berlebihan dan mau kamu antisipasi juga", gitu. Dan untuk hal ini sebenarnya aku bisa bantu sih, Kak, eee, dengan memberikan saran, mau coba denger?
Ya. <clears throat> Ya. Iya, betul. M mau banget dong, Kak. Boleh banget, Kak, sarannya. Ada saran apa tuh, Kak?
Nah. Oke. Nah, kalau misalnya aku boleh kasih saran nih, Kak, terkait dengan overspending-mu ini, aku tidak melihatnya itu sebagai hal yang berbahaya sih, Kak. Karena tadi, kamu melihatnya itu sebagai sarana refreshing dalam artian berarti kamu tidak perlu menghilangkan, eee, sifat atau sikap atau tindakan dari overspending-mu ini. Paling, kuncinya adalah mungkin bisa coba dikontrol. Jadi tidak dihilangkan sepenuhnya, tapi kamu kontrol. Dalam artian, kamu juga membatasi nih overspending-mu. Entah itu dengan membatasi budget-mu mungkin atau dengan membatasi, eee, produk-produk atau jasa layan apa yang mau kamu beli, seperti itu. Apakah kamu sudah pernah coba sebelumnya, Kak, cara-cara seperti itu?
Oke, mhm. Oh, iya, mhm. Ya. Sum belum sih kalau secara, apa namanya, membatasi gitu, aku belum, ya. Apalagi dit secara detail dan dan disiplin, aku sih belum. Mungkin, hanya membatasi secara kayak, eee, ya memang kalau udah offside atau bener-bener udah udah berlebih banget nih, udah di luar kayak <tsk> porsi pos-posnya gitu, kan aku udah ada pos-posnya, mungkin oh, ini ini ini eee, budget ini no untuk pos ini. Ketika udah lebih, ya aku tahan. Tapi se selebihnya dari situ sih belum sih, Kak, belum belum pernah mencoba gitu, Kak.
Ah, baiklah. Ah, baiklah. Ah, oke, oke. Berarti meskipun sudah sempat terniat ya, atau sempet ada tindakan juga untuk kamu batasi, tapi dari segi porsi atau seberapa berlebihannya, gitu. Dan itu udah oke sih, Kak, menurutku. Paling coba ini deh, Kak, siapa tahu kamu mau coba, ya. Justru, coba batasnya itu berdasarkan prioritas, Kak. Jadi misalnya, eee, untuk padel, mungkin padel mungkin lebih mahal, ya, dibandingkan, eee, hobimu atau koleksi dan segala macam, tapi mungkin kamu melihat baik itu saat koleksi, eee, produk-produk tadi hobi maupun padel ini, mungkin, padel bisa kasih efek lebih baik untuk fisikmu juga. Kemudian, untuk mentalmu juga mungkin, produktivitas kerjamu, mungkin untuk mengeluarkan padel ini bisa jadi lebih utama begitu diprioritaskan dan ini kembali ke kamu nih, Kak. Eee, kamu melihat beberapa overspending yang sudah kamu siapkan saat ini, yang mana nih yang bisa diprioritaskan untuk di overspending-kan begitu, dan yang mana, yang mungkin bisa ditunda dulu. Entah itu mungkin di periode gaji berikutnya atau mungkin sekitar 1, 2, minggu lagi. Jadi, tidak harus overspending dalam satu waktu bersamaan. Sudah pernah coba cara seperti itu mungkin, Kak?
Ya. Mhm, oke. Oke. Iya, mhm. Oke. Iya. Oke. Belum sih, kebetulan belum. Cuman, aku mau nanya sesuatu nih Kak, ya, karena tadi soal dibahas soal itu aku jadi inget, eee, aku sih sebenernya, kalo kalo untuk padel betul betul ya kayak aku aku baru kepikir memang itu kan olahraga juga untuk menyehatkan badan juga gitu ya kan ya, Kak. Cuman, aku belakangan ini nih, eee eee, 2 bulan 3 bulan belakangan, aku kayak baru mengenal ya Kak, ya, termasuk user baru terhadap TikTok LIVE gitu ya Kak, ya. Jadi, kayak eee heeh penjualan live di TikTok. Ini juga aku tergoda banyak hal, yang memang notabene-nya terkadang, eee, perintilan-perintilan kecil, mungkin di bawah Rp100.000, kadang di bawah Rp50.000, tapi banyak Kak. Aku suka membeli hal-hal yang "terkadang tidak, eee, aku pakai tidak berguna" gitu, nah itu sih Kak, yang juga, eee, memang sih harganya enggak gitu mahal, tapi kayaknya dengan banyak yang seperti itu, kayaknya, eee, impuls keimpulsifan aku tetep kayak, eee, <tsk> ter ini terus yah, di di di apa, ada terus, gitu. Karena karena hal itu sih. Memang enggak terlalu, eee, mahal gitu harganya, Kak.
Ah, boleh boleh, silahkan. Ya betul. Ah, oke. Baiklah. Ya baik-baik, kebayang. Eee, baik-baik. Wah, kebayang sih Kak. Jadi, pasti mungkin, eee, saat nonton TikTok LIVE ada barang-barang perintilan harganya mungkin murah-murah, cimit-cimit gitu yah, terus di checkout. Tapi, ternyata setelah, eee, dilihat "kok pengeluaran malah besar", begitu ternyata tumpukan-tumpukan dari, eee, perintilan-perintilan kecil tadi gitu ya, Kak, ya. Seperti itu, bukan?
Iya. Iya. Iya betul banget, Kak. Jadi kayak nggak berasa nih Rp15.000, Rp25.000, Rp20.000. Tapi kok kayak karena banyak gini dan ya sebenarnya terkadang, eee, mungkin, eee, enggak semua ya, ada yang berguna juga. Tapi kadang-kadang, "Lah ini ke nggak kepake juga enggak berguna." Cuman karena laper mata saat itu impulsif aja. Jadi kayak, "Loh ini ini ya nggak nggak kayaknya enggak berguna juga," kan dikumpulin lumayan juga gitu, Kak, dari kecil-kecil gitu sih.
Oke oke. Ya, berani? Oh, baik. Wah, Kak, sebenernya dengan kamu menceritakan ini ya menceritakan kendalamu itu udah keren banget loh. Karena pertama kamu sadar bahwa me untuk mengeluarkan uangmu untuk hal-hal kecil dan ternyata menumpuk jadi banyak itu nggak semua orang bisa sadar loh, Kak. Ada yang justru sudah keburu habis dulu nih uangnya, de sedangkan kamu untungnya baru sadar ketika pengeluaran terasa besar gitu ya. Nah, kalau aku boleh kasih saran nih, Kak, untuk ke hal-hal impulsif seperti itu mungkin bisa dengan teknik menunda, Kak. Dalam artian begini, jadi misalnya nih kamu, eee, scrolling live TikTok begitu ya. Lalu kamu melihat ada produk-produk yang nampaknya menarik tadi, menarik impulsivitasmu. Mungkin ketimbang kamu langsung check out gimana kalau kamu coba tunda dulu. Jadi kamu masukkan ke keranjang dulu, lalu kamu tunggu sekitar 2 atau 3 hari. Kemudian baru deh kamu cek lagi tuh keranjangnya dengan ca catatan kamu coba rasakan secara emosionalmu. Kamu resap kamu refleksikan apakah kamu memang betul-betul butuh saat itu? Atau bisa jadi itu hanya impulsivitas dari live TikTok tadi begitu. Sudah pernah coba cara itu sebelumnya mungkin?
Iya. Mmm. Iya boleh banget, Kak. Ya. Oke. Mmm, ya. Belum Kak, memang aku kebetulan orangnya, eee, biasanya kalau udah mau sesuatu, detik itu juga, jangankan menit atau jam, ya detik itu juga aku langsung checkout dan langsung beli. Mungkin, ya itu benar harus dicoba ya Kak ya, saran seperti itu Kak?
Oh oke, baik. Nah, baik baik. Betul Kak memang yang namanya impulsivitas itu, terkadang memang enggak bisa dikontrol ya, apalagi untuk diri sendiri. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan emosi, seperti itu. Dan, itu masuk akal Kak, dia tuh wajar banget. Dan tadi, kembali ke tujuan awalmu, kamu kan ingin mengontrol pengeluaran ya, ingin coba, karena tadi yang kamu bayangkan di masa depan kamu perlu ada tabungan, dan mungkin ini waktu yang tepat Kak, untuk kamu coba, belajar komitmen dulu nih. Komitmen untuk bisa menabung dengan cara, membatasi pengeluaranmu, dengan cara apa, tadi, kontrol impulsivitas. Memang, enggak mudah sih ya. Tapi, aku percaya sih, kalau seandainya kamu bisa perlahan coba komitmen, begitu, semoga nanti ke depannya, kamu bisa benar-benar me bawa tabungan, dan akhirnya bisa punya kontrol atas hal itu. Aku bisa bantu sih lebih tepatnya, eee, aku dampingi, kalau seandainya nanti kita coba dulu gitu ya. Kalau misal kamu butuh apa-apa, ada kendala lagi, nanti mungkin boleh ngobrol sama aku. Gimana, tertarik?
Iya. Iya betul. Iya. Ok Ke. Iya. Oke deh. Ya. Oke deh. Iya. Iya. Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banget Kak ini Kak, atas ini, atas saran-sarannya. Makasih banyak ya Kak ya, kalau gitu.
Nah oke. Baik, sukses ya Kak ya. Nanti, kalau ada apa-apa bisa hubungi lagi.
Oke, sampai jum Ya.